คืออยากจะขอคำแนะนำนิดหนึ่งค่ะ พอดีช่วงเนี้ย เรารู้สึกว่า เรามีความที่กังวล กลัวว่าจะมีความล้มเหลวเกิดขึ้นน่ะค่ะ จริง ๆ อะขอแจ้งก่อนว่า เราอะทำธุรกิจเป็นธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับแบบการขายเครื่องใช้ไฟฟ้า นู่นนี่นั่น แต่พอดีช่วงเนี้ยค่ะ เรารู้สึกว่าประมาณเดือนหลังมาเนี่ย เรารู้สึกว่า ยอดขายของเราค่อนข้างที่จะตก ลูกค้าแบบไม่ค่อยซื้อของ แล้วก็ไม่ค่อยแบบเรียกใช้บริการทางร้านเลยอะค่ะ ซึ่งโดยปกติในช่วงเนี้ยการแบบ เขาเรียกว่า ซื้อพวกเครื่องทำน้ำอุ่นเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากเลย แต่กลายเป็นว่า ช่วงเนี้ยค่ะ ไม่มียอดแม้แต่การแบบ ไม่มียอดแม้แต่ยอดสั่งออนไลน์ หรือยอดจองผ่านโทรศัพท์เงี้ยค่ะ หรือแม้แต่ยอดที่แบบมา มาติดต่อทางหน้าร้านเลย เราก็เลยรู้สึกว่า เฮ้ย มันจะเกิดขึ้นเหมือนกับช่วงที่เป็นโควิดหรือเปล่า? ที่แบบทางร้านเนี่ยจะต้องมีการแบบปิดเพื่อปรับปรุงแบบ เอ่อ เกือบเป็น เขาเรียกว่า เกือบ 6 เดือนเลยอะค่ะ ที่แบบไม่มีรายได้เข้ามาหมุนเวียนในร้านเลย แบบเนี้ยพอจะมีคำแนะนำดี ๆ ไหมคะ เพื่อที่จะให้เราแบบสามารถนำไปต่อยอดได้?
อืม ครับผม ยินดีมาก ๆ ครับ คือเท่าที่ทราบเนี่ย ตอนเนี้ย คือคุณขายเครื่องใช้ไฟฟ้าถูกต้องไหมครับผม? และสถานการณ์ตอนเนี้ย ก็คือเหมือนกับว่า ยอดขายเนี่ยตกไปค่อนข้างเยอะทีเดียว เพราะเนื่องจากแบบว่าเหมือนลูกค้าเนี่ยจะยังไม่เข้า ทั้ง ๆ ที่ ณ ณ ตอนเนี้ย อา ที่บ้านเราเนี่ยเป็นฤดูหนาวแล้ว เครื่องทำน้ำอุ่นหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าหลาย ๆ แบบ รูปแบบเนี่ย ก็ ณ ช่วงก่อน ๆ เนี่ยก็คงจะมียอดขายที่ดี แต่ตอนเนี้ยยอดขายก็ดร็อป ดร็อปไป ทั้งในทุก ๆ อา ทุก ๆ ทางเลยอะ ไม่ว่าจะเป็นหน้าร้านหรือช่องทางออนไลน์ ที่คุณทำอยู่ และทีเนี้ยครับผม ผมอยากจะทราบว่า อ่า ความกลัวแบบไหนครับ ที่ทำให้คุณเริ่มกังวล ณ ตอนเนี้ย คือกลัวเหมือน อา เหตุการณ์มาจะยอด ย้อนรอยไปในช่วงของโควิด หรือว่ากลัวว่าทิศทางของเศรษฐกิจเนี่ย มันจะแย่ลง แย่ลงเรื่อย ๆ แบบเนี้ยครับผม?
ใช่ค่ะ ค่ะ ค่ะ จริง ๆ ดิฉันกลัวในส่วนของทิศทางของเศรษฐกิจอะค่ะ ที่จะแย่ลง เพราะว่าเราไม่สามารถที่จะ เขาเรียกว่าควบคุมได้แล้วก็ตั้งรับได้เลย คือเหมือนเท่า ตอนนี้เท่าที่เราสังเกตนะคะ เหมือน คนเนี่ยมีเงินในมือค่อนข้างที่จะน้อย อำนาจการซะ ซื้อของก็ค่อนข้างที่จะแบบเขาเรียกว่า เอ่อ มีความยับยั้งชั่งใจ คือแต่ก่อนน่ะ คือเข้าสู่หน้านี้ปุ๊บ! คือเครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาปุ๊บ เขาจะแบบเปลี่ยนกันเลย กลายเป็นว่าถ้าเครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาหรือว่าอะไร เขาก็จะมีการชะลอ เราสังเกต อ่า เราสังเกตจากแบบเขาเรียกว่าจาก อ่า ที่ ที่เราไปลองแบบเซอร์เวย์ ลองสอบถามก็ดูเขาบอกว่า”ชะลอไว้ก่อน เดี๋ยวถ้า ถ้าใช้ได้ก็จะลองซ่อมก่อน” นู่นนี่นั่น ก็กลายเป็นว่าเขาเป็นการซ่อมโดยที่ไม่เปลี่ยนเครื่องใหม่ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราก็เลย เออ ลูกค้า น่าจะเป็นเพราะว่า พิษเศรษฐกิจไหม หรือว่าลูกค้าเริ่มที่จะ เขาเรียกว่าเริ่มที่จะมีความยับยั้งชั่งใจในการใช้เงินมากขึ้นหรือเปล่า?
อืม อือฮึ อืม อื้อฮือ โอเคเลยล่ะครับผม ถ้าจะให้พูดถึงสภาพเศรษฐกิจโดยรวมเนี่ย ก็ต้องบอกได้เลยว่า เศรษฐกิจของบ้านเรา ณ ตอนเนี้ยอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างที่จะ อ่า แย่ถึงแย่มากเลยทีเดียว อย่างที่คุณบอกถูกต้องเลยครับ เพราะว่าเงินในมือของคนทั่วไปเนี่ย ตอนนี้เริ่มน้อยลง อืม ถ้าเกิดวัดกันนะครับผม ในช่วงของ เอ่อ ผู้ประกอบธุรกิจทั่วไปเนี่ย
อือฮึ
เงินน่ะ อา น้อยลงอยู่แล้ว เขาได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจเนี่ยค่อนข้างมาก แต่ก็จะมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่แทบจะไม่ได้รับผลของเศรษฐกิจเลย ก็จะเป็นกลุ่มคนที่อะทำงานรับเงินเดือน โดยเฉพาะข้าราชการทั้งหลาย
อืม ค่ะ
ผมก็เลยคิดว่า อ่า ณ ตอนเนี้ย ถึงเศรษฐกิจเนี่ยจะยังไม่ค่อยดี แต่ผมก็ อ่า คาดหวังว่ามันจะเป็นแค่ช่วงระยะสั้นเท่านั้นนะครับผม เพราะว่า 1 เลยนะครับผม ตอนเนี้ย อา เศรษฐกิจเนี่ย
อือ อือ
ในสภาวะโดยรวมของ ของโลกเนี่ยมันน่าจะเริ่มฟื้นแล้ว แต่ทางบ้านเราเนี่ย อาจจะยังแบบว่ากระเตื้องตัวช้าหน่อย อาจจะเพราะว่าเรื่องของ อ่า สภาพการเมืองที่ไม่มั่นคง หรือว่าสภาพของสงครามที่มีเข้ามารบกวนอยู่ครับผม เพราะฉะนั้นน่ะ การเดินหน้าของเศรษฐกิจเนี่ย ก็ยังไม่สามารถเดินหน้าไปอย่าง
อือ
ก็อย่างแบบ อย่าง พัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้ครับผม ณ ตอนนี้ถ้าเกิดว่า คิดว่าถ้าเกิดว่าเขา เขามีการเลือกตั้งใหม่หรือว่าจัดตั้งรัฐบาลใหม่เนี่ย ทิศทางของเศรษฐกิจเนี่ยเมื่อชัดเจนขึ้น กำลังซื้ออะผมว่าน่าจะเริ่มกลับมาครับผม และทำให้คนเนี่ย อ่า น่าจะมีเงินสูงขึ้นด้วยอะครับผม แต่คาดว่าทางรัฐบาลเนี่ยก็น่าจะ อ่อ ออก แคมเพน หรือว่าออก นโยบายในการช่วยเหลือ
อืม
สำหรับคนที่ต้องการอาจจะต้องซื้อของ หรือว่าของใช้ในส ของใน ชีวิตประจำวันอยู่แล้วอะครับผม อย่างก่อนหน้านี้ก็อาจจะมีคนละครึ่งถูกต้องไหมครับ? ล และต่อไปเนี่ยผมว่าก็น่าจะมีพรอเจ็กต์อื่น ๆ เนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีกครับผม เพื่อที่ กระตุ้นเศรษฐกิจ ที่มันซบเซาอยู่ตอนนี้อะครับ
อืม ใช่ อือ อืม ฟังแล้วก็รู้สึกดีเหมือนกันนะคะ แต่จริง ๆ อะเราก็พยายามที่ เขาเรียกว่ามองหาแผนรับมือเหมือนกันนะคะ คือตอนเนี้ยเรามีหน้าร้านใช่ไหมคะ แล้วหน้าร้านก็มีค่าใช้จ่าย ไม่ว่าจะเป็นพวกค่าเช่าที่ต่าง ๆ คาบ อ่า จ้างลูกน้อง นู่น นี่ นั่น ค่อนข้างที่จะเยอะเลย แล้ว รายรับที่เข้ามาก็รู้สึกว่า ไม่ ไม่ได้ ไม่ได้เยอะเหมือนแต่ก่อนน่ะค่ะ เราก็เลยคิดว่า หรือเราจะเป็นการแบบเขาเรียกว่า หยุดปิดหน้าร้านไปก่อน แล้วเป็นการไปเน้นขายออนไลน์ดีไหม เพื่อที่จะ เขาเรียกว่า เพื่อที่จะยิง ลูกค้าเป้าหมายที่ ณ ปัจจุบันน่ะค่ะ เขาแบบใช้มือถือกันเยอะขึ้น สั่งของคอนไลน์กันเยอะขึ้น แบบเนี้ยมันน่าจะดีกว่าไหมคะ?
อืม อืม อือฮึ อ่า ดีกว่าไหม?
ถ้าในภาวะเศรษฐกิจแบบเนี้ยใน ในมุมมองของคุณ
ครับผม อ่า ผมอยากให้ตัวเลือกใน 2 แนวทางครับผม ในการที่ อ่า เน้นใน ส เรื่องของช่องทางออนไลน์เนี่ย ผมว่าเป็นตัวเลือกที่ดีอยู่แล้วครับ เพราะว่าคนเนี่ยจะ อ่า เรียกว่าจับจ่ายใช้สอยได้ง่ายขึ้น อา เวลาดูคนนะชอปปิงในออนไลน์เนี่ยเยอะขึ้นอย่างที่คุณบอกจริงครับผม เปิดมือถือขึ้นมา เปิดแอปพลิเคชันขึ้นมา ไถ ๆ ไถ ๆ หรือว่าพิมพ์เสิร์จสิ่งที่ต้องการเนี่ย แป๊บเดียวเขาก็เจอของแล้ว ถ้าเกิดอนา ร้านไหนราคาถูกใจเขาก็สั่งซื้อ ถ้าอันเนี้ยคุณทำโพรโมชันในแอปพลิเคชันต่าง ๆ แล้วเนี่ย ถ้าคุณทำให้ลูกค้าเนี่ยเห็นว่า สิ่ง ลุก สินค้าของคุณเนี่ยมันแตกต่าง หรือว่าตอบโจทย์ในความต้องการของเขาเนี่ย มันจะมีโอกาสในการขายเพิ่มมากขึ้น แต่ในเรื่องของหน้าร้านเนี่ยครับผม ผมก็ยังมองว่า อ่า ยังเป็นสิ่งที่สำคัญอยู่นะครับผม เพราะเป็นหนึ่งในความ ในเรื่องของความน่าเชื่อถือเลยอะครับ แต่ถ้าเกิดว่าลองชั่งน้ำหนักดูแล้วเนี่ย การที่เราเปิดหน้าร้านเอาไว้ต่อไปเนี่ย เอ่อ มันมีรายจ่ายที่มากเกินไปจนถึงขั้นขาดทุน ขาดทุนในทุก ๆ เดือนแล้วสะสมไปเรื่อย ๆ เนี่ย เอ่อ ถ้าเลือกตัดสินใจที่จะต้องปิดหน้าร้านเนี่ย ก็เป็นทิศทางที่น่าจะเหมาะสมอยู่เหมือนกันนะครับผม เพราะว่าคงไม่มีใครที่จะบริหารธุรกิจภายใต้ความเสี่ยงแล้วก็ อ่า ติดลบ มียอดติดลบในทุก ๆ เดือนได้อะครับผม
อืม ใช่ ใช่ค่ะ คือจริง ๆ ตอนเนี้ยเรารู้สึกว่า มีความยับยั้งชั่งใจเหมือนกับแบบ อ่า การชั่งน้ำหนักระหว่างว่า เราจะดำเนินการต่อผ่านทางหน้าร้านดีไหม หรือว่าเราจะแบบเขาเรียกว่าสังเกตการณ์ไปก่อนสักระยะหนึ่ง เผื่อว่าเศรษฐกิจหลังจากที่เขาเลือกตั้ง หรือว่าอะไรมันดีขึ้นหรือเปล่า คือ ตอนนี้เรารู้สึกมีความกังวลค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยค่ะ เพราะรายจ่ายค่อนข้างที่จะเยอะเกี่ยวกับร้าน เกี่ยวกับลูกน้องต่าง ๆ ต้องมีการแบบจัดการตรงนี้ แล้วก็รู้สึกว่า เราจะมีการปิดร้านจริง ๆ เหรอ บางทีก็กังวลนะคะ กังวลว่า เราจะปิดจริง ๆ เหรอ เราเปิดมาค่อนข้างที่จะนานแล้วนะ ถ้าเราปิดไปแล้วเราจะ เราจะทำยังไง คือมัน มันเหมือนแบบเรียกว่า มันเหมือนแบบ อ่า มองหลายอย่างแล้วก็คิดหลัก คิด คิดค่อนข้างที่จะเยอะมาก ใช่ ๆ ค่ะ แล้วเรารู้สึกว่า อืม จะเดินทางในทิศทางไหนดี หรือว่าแบบมีคำแนะนำอะไรที่เรารู้สึกว่า เฮ้ย รู้สึกว่า เออ มัน มันต้องเอามาคิดอีกทีหนึ่งนะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อืม อืม ๆ ๆ ครับผม ใช่ ๆ ๆ ยังสรุปไม่ได้ใช่ไหมครับ? อา ๆ ครับผม อ๋อ ครับ ๆ โอเคครับผม ทีนี้ผมอยากจะ อ่า ให้ตัวเลือกคุณเพิ่มขึ้นอีกนิดหนึ่ง เพราะว่าผมไม่ทราบว่า ทางร้านคุณเนี่ย เน้นในเรื่องของการขายสินค้าอย่างเดียวหรือเปล่าครับ หรือว่ามีบริการซ่อมด้วย หรือว่ามีบริการหลังการขาย อะไรพวกเนี้ย มีอีกไหมครับผม?
อา ค่ะ อืม มีค่ะ มี คือเรามีบริการแบบเขาเรียกว่า สต็อปเซอร์วิซ เวลบ อ่า วันสต็อปเซอร์วิซ ใน ในครั้งเดียวเลยที่มาซื้อกับเรา ไม่ว่าจะเป็นงานซ่อม งาน อ่า บริการหลังการขาย หรือแม้แต่งานติดตั้ง อย่างเงี้ยค่ะ
ครับ อืม โอเคครับผม ถ้างั้น อ่า แล้วในเรื่องของการซื้อสินค้าเงินผ่อนเนี่ย ทางร้านมีบริการด้านนี้ไหมครับ?
มันก็เลยแบบ ครอบคลุม อ๋อ ถ้าเงินผ่อนทางเรายังไม่มีค่ะ คือเนื่องจากว่าเราติดปัญหาในตัวของระบบ ที่จะต้องมีการไปซื้อระบบเงินผ่อนนู่นนี่นั่นมา ก็เลยแบบตัดปัญหานี้ไป ขอเป็นแบบเงินสดเท่านั้น แล้วก็ไม่มีรับการโอนใด ๆ ด้วยอะค่ะ ก็คิดว่าน่าจะเป็นจุดอ่อนของเราตัวนี้ด้วยเหมือนกัน
อ๋อ อืม อา ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับผม แต่ถ้าเกิดว่า ผมก็อยากแนะนำนะครับผมว่า อย่างที่ อ่า คุณเข้าใจอยู่แล้วว่า เงินในมือของคุณ ณ ตอนเนี้ยมันเริ่มน้อยลง ถูกต้องไหมครับผม ไม่ว่าเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือว่าสิ่งของอะไรที่เขาเสีย หรือว่า อ่า เรียกง่าย ๆ ว่าพังไปอะ เขาก็เลือกที่ ช ชะลอไว้ก่อน ยังไม่ซื้อ ณ ตอนนี้ แต่ถ้าเกิดว่าร้านเราสามารถนะครับผม ถ้าสามารถพัฒนาในเรื่องของการขายสินค้าเงินผ่อนได้เนี่ย ผมว่าก็น่าจะเป็นตัวเลือก ช่องทางที่ดีเหมาะสำหรับ อ่า หน้าร้านในพื้นที่ของคุณเลยอะครับผม เพราะว่าการที่แบบ อ่า ผ่อนไปใช้ไป ผ่อนไปใช้ไปเนี่ย ลูกค้าเนี่ยเขาจะได้จ่ายในปริมาณน้อย แต่เขาก็ได้ของไปใช้ครับผม เพราะมันอาจจะต้องแบบว่า เก็บเงินก้อนเพื่อจะมาซื้อสินค้า เพราะว่าการซื้อสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าบางอย่างเนี่ย มันก็มีราคา อ่า สูงพอสมควรเลย ถูกต้องไหมครับผม มันก็เลยเป็นการชั่งใจของลูกค้าเลยครับ ที่เขาอาจจะยังไม่อยากจ่ายเงินก้อน ณ ตอนนั้นอะ ถ้าเกิดเขาจ่ายทีละเดือน เดือนละนิด เดือนละนิด เหมือนผ่อนไปเรื่อย ๆ แล้วใช้ ได้ใช้อะ มันก็อาจจะทำให้ อ่า ยอดขายในร้านคุณเนี่ย อ่า กระเตื้องขึ้นก็ได้นะครับผม
ทำไม อือ อืม อา อืม อือฮึ อืมค่ะ ค่ะ อืม อื้อฮือ ฟังแล้วรู้สึกดีขึ้นมาเลยค่ะ เรารู้สึกว่า เออ อย่างน้อย ๆ สิ่งที่เรามืดมน ก็ยังมีทางออกให้ ให้เราคิดเพิ่มเติมอย่างเงี้ยค่ะ คือจริง ๆ ประเด็นตัวเนี้ยเราอะเคยคิดก่อนหน้าเนี้ยนานมากแล้ว แล้วก็แบบ เขาเรียกว่า ตัด อ่า ตัดประเด็นความคิดเนี้ยออกจากหัวเลย แล้วก็ไม่ได้เคยคิดอีก แต่ตอนเนี้ยเราจะลองเอามาคิดเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งว่า เอ่อ ตามที่บอกเลยค่ะว่า เศรษฐกิจไม่ดี คนก็น่าจะไม่มีเงินก้อนอย่างที่คุณว่า เขาน่าจะหันไปร้านที่ ที่สามารถรับเงินผ่อนได้ สามารถที่จะ เขาเรียกว่า เอามาใช้ก่อน แล้วก็ไปจ่ายทีหลังได้ อันเนี้ยเดี๋ยวเราอาจจะต้องไปศึกษาเพิ่มเติมเพื่อที่ว่าจะได้เป็นไอเดีย หรือว่าแนวทางค่ะ ให้เรามีรายรับเข้ามาเรื่อย ๆ คืออย่างน้อย ๆ อย่างที่คุณบอก อย่างน้อย ๆ ถ้าเราเลือกใช้ช่องทางเนี้ย มันก็น่าจะตอบโจทย์ให้เราแบบ เขาเรียกว่า ให้เราเห็นยอดเงิน เห็นสินค้าที่ ที่เป็นทุนค้าง สต๊อก ออกไปจากร้านได้ อาจจะ เขาเรียกว่า อาจจะไม่ได้ก้อ ทั้งก้อนกลับมาโดยทันที แต่ว่าน่าจะเป็นการทยอย ๆ ทยอย ๆ เข้ามาทุกเดือน แบบเนี้ยมันก็เป็นไอเดียที่ดีอีกแบบหนึ่งนะคะ ที่ ที่สามารถรับมือ กับ อ่า สถานการณ์ที่เราเจอตอนเนี้ย ซึ่งจริง ๆ ตอนเนี้ยเรากลัวที่สุดเลยค่ะ กลัวว่าจะ จะไม่มีหน้าร้าน กลัวว่าจะไม่มี เขาเรียกว่า ไม่มีบริการแบบเดิม ซึ่งบริการตัวเนี้ยที่เราทำอะค่ะ เราทำค่อนข้างที่จะแบบ นานมาก ตั้งแต่เราเรียนจบ อย่างเงี้ยค่ะ เราก็แบบลงมือทำกับแฟน แต่ยังไงเราเนี้ย เรารู้สึกดีมาก ต้องขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะที่ให้คำแนะนำ เดี๋ยวยังไงค่ะ เราจะลองแบบ เอามาคิด แล้วก็ลองเอามาวิเคราะห์อีกทีหนึ่งว่า เราจะรับมือ เพื่อ ยังไง เพื่อที่จะให้เรามียอดขายเข้ามาค่ะ
ถูกต้องเลยครับ อืม อือฮึ ครับผม ครับผม ครับผม ในเรื่องของ ส อ่า ทำร้านเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่ อ่า อาจจะต้องใช้เทคนิค แล้วก็มีความละเอียดอ่อนในการบริหาร ยังไงก็อยากให้คุณเนี่ยค่อย ๆ อ่า คิดแล้วก็ค่อย ๆ พัฒนา โอน เชื่อว่า ความสามารถของคุณเนี่ยน่า สามารถจะ นำพาร้านน่ะไปในทิศทางที่ดีได้แน่นอนเลยครับผม ยังไงวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่มาปรึกษาครับผม
อะฮะ อุ๊ย! ยินดีมาก ๆ เลยค่ะ ฟังแล้วเรารู้สึก เอ่อ มีกำลังใจขึ้นมา ต้องขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะ สำหรับคำแนะนำในวันนี้อะค่ะ
ครับ สวัสดีครับ